अ, दोनों मतलब अ, दोनों चलता है मेरा, जैसे कि शाकाहारी और माँसाहारी दोनों।
जी, जी। इंडिया में तो बहुत सारे नॉन-वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है और मुझे तो दोनों ही पसंद है कि आप ओक ज़्यादा मतलब हफ़्ते में उम, 2-4 दिन वेजिटेब्लस खाओ फिर, 2-4 दिन नॉन-वेजिटेरियन ट्राई करो, तो उसमें मज़ा आता है और दोस्तों के साथ जो खाना हम लोग खाते हैं थोड़ा बाहर जो रेस्टोरेंट में भी खाते हैं कई कोई दोस्तों के जो अगर बर्थडे हो गया तो, उस टाइम केक लाते हैं और सबको ट्रीट देता है कि चलो हम आज ट्रीट देंगे, फिर हम लोग जाते हैं, फिर जाके उम, कोई मतलब जो कि सब एक साथ मिल के वो रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं। वहाँ पे बहुत सारा खाना मिलता है जैसे कि बिरयानी हो गया बहुत तरीके से मतलब अ, स्वीट्स भी मिलता है और उसमें खाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों के साथ और घर में घर में ऑकेजनली पसंद है मुझे।
जी। जी। जी। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी। तो आप आप, हाँ